Hey, hallo.
Hallo, wie geht's dir heute? Guten Morgen.
Mir geht's gut. Ich freue mich grade auf einen kleinen Urlaub, den den ich vorhabe, also, paar Tage. Und, äh, zwar habe ich eine ganz tolle Sache entdeckt, wie man herrlich Geld sparen kann und trotzdem viel reisen kann. Und zwar ist das so eine, äh, Internetseite, da kann man sich einschreiben als, ähm, Pet-Sitter. Also, du musst da auf die Haustiere aufpassen, die die Leute haben.
Oh. Oh. Mhm. Ja.
Und das funktioniert so, dass erstmal kriegt jeder, ja, Background Check und alles, und dann kostet das 'n läppischen Betrag im Jahr.
Mhm.
Und dann machen die Leute, die Urlaub machen wollen und Tiere haben, die machen 'ne Annonce und dann kannst du dich bewerben dafür. Und dann schwatzt du mit den Leuten. Und dann, wenn die wenn die Vertrauen in dich haben, da bleibst du dann dort in diesem Haus und machst Urlaub. Finde ich total genial, weil ich könnte mir sonst gar nicht leisten, so viel Urlaub zu machen, wie wir machen.
Und dann also die bezahlen dich nicht, du bezahlst die nicht und ach so, okay.
Genau. Und und aber ich meine ich mache ja nicht jetzt in Buxtehude dann Urlaub. Das sind eben Orte, wo ich sowieso gerne hin möchte. Und also, wir haben letzten Sommer, da sind wir in 'nem Haus gewesen, das war, äh, gleich, äh, da in der Nähe von dem Grand-Teton-Nationalpark. Ja, da habe ich mal spaßeshalber geguckt. Da war das billigste Hotelzimmer 300 $ die Nacht. Und wir waren da 10 Tage total kostenlos.
Mhm. Wow, okay, a aber also da musst du dann nur auf die Tiere aufpassen, nicht sauber machen oder irgend solche Sachen?
Ne, du du es es wird von dir erwartet, dass du am Ende deinen eigenen Dreck wegräumst. Und ja, wenn es k es kommt ganz drauf an, das das steht dann immer in der Annonce drin, was die von dir erwarten. Und natürlich, wenn's jetzt Zimmerpflanzen gibt und die sind 'ne Woche nicht da, dann gießt du mal die Zimmerpflanzen. Aber also die die erwarten jetzt nicht, dass du im Garten Unkraut jätetest oder was?
Ja, okay. Ja. Ja das das ist ja da sparst du 'ne Menge da kannst du 'ne Menge Geld sparen, ja.
Ja, wahnsinnig, wahnsinnig. Und mein anderer Trick dazu ist, weil ich eben so gerne reise, äh, habe ich ich habe so 'ne Kreditkarte, die mit 'ner 'ner Fluggesellschaft verbunden ist. Und ich ich leihe praktisch mein gesamtes Geld durch diese Kreditkarte. Also, ich kaufe a alles mit dieser Kreditkarte, bezahle das ab und mit jedem Dollar kriege ich eine Flugmeile.
Kriegst Punkte. Ja.
Und wenn wir dann im Sommer in Urlaub fahren, kriege ich den Flug umsonst, sodass wir praktisch nur für unser Essen ausgeben und für das Mietauto.
Wow, ja das das das ist schlau, ja. Aber da da musst du wirklich jeden Tag drüber nachdenken. Also, hier durch die durch die Karte mache ich Walmart und Tanken und
Alles. Ja, ich denke schon gar nicht mehr drüber nach. Das das das das Problem ist nur, dass wenn du so von der Kreditkarte lebst, dann manchmal ja, wird's bissel schwierig, dann diese Balance abzubezahlen. Und das ist so 'ne Gradwanderung.
Ja, genau. Ja, ja, stimmt. Dann denkst du: „Oh, 'n hier 'n Dollar mehr, hier 'n Dollar mehr ist okay.“ Aber dann dann läppert sich das zusammen, ja, ich verstehe das.
Aber das läppert sich auch so zusammen. Ich meine, e es hat ja kein Mensch mehr Bargeld. Und ob du jetzt mit der Kreditkarte oder mit der Debitkarte bezahlst, du siehst es nicht. Und ja, ich finde das eigentlich bisschen gefährlich, ja, diese ganze Kartenbezahlerei, weil es erscheint irgendwie nicht so wichtig. Und dann erschrickst du, wenn du die Balance siehst.
Ja, es ist kein wirkliches Geld mehr, da denkt man ja, ich verstehe, was du meinst. Ja.
Ja, ey, als ich aufgewachsen bin, es wäre mir nie in den Sinn gekommen, Geld auszugeben, was ich nicht habe. Das war überhaupt nicht also, meine Eltern haben nie eine Kreditkarte gehabt. Aber als ich dann hierhergekommen bin, ähm, ich ich habe ne, ich musste äh, das war so, ich hatte auch auch dann jahrelang keine Kreditkarte. Und dann wollte ich mir irgendwo am Strand mal 'n Fahrrad mieten. Die haben mir das nicht gegeben, weil ich keine Kreditkarte hinterlegen konnte.
Klar, klar. Ja. <giggles>
Und das war dann mein Grund, ja, dass ich mir so 'n Ding angeschafft habe.
Na ja, also ja von der DDR bis hier ist natürlich 'n riesengroßer Unterschied, weißt du das, äh. Ja.
Riesiger Unterschied. Also, wir hatten eigentlich nie Geldsorgen. Also Geld war nicht das Problem. Es war eher das Problem, dass du das Geld hattest, aber konntest nicht das kaufen, was du wolltest.
Ja, ja. Weißt du, wir waren mal es war, ich glaube, es war in 85 oder 86 waren wir mal in Ostberlin und, ähm, das war mein 1. Mal in der DDR und da, ähm, da i weißt du, Leute stehen da vor den Läden in langen Schlangen. Die Verkäuferinnen, die sind die sind so
Mhm. Ja. Unwirsch, ja.
un was sowas von unfreundlich. Also, das denen ist das sowas von egal. Und, ähm, denn weißt du, dann haben wir uns wollten wir wieder über die Grenze, haben wir uns 'ne Cola gekauft, okay? Und Coca-Cola gab's da ja nicht, ne?
Ja, mhm. Ne, ne, das war irgend so 'n anderes Zeug, ja.
Das war irgend so 'n Saft und au aus 'ner Dose kriegtest du das sowieso nicht. Das kriegst du in 'nem Glas, das du dann wieder abgeben musstest.
Ja.
Und weißt du, das war lustig. Da standen wir da und das das war billig, also konnte man Geld ausgeben, es war es war kein Problem. Aber die Cola schmeckte 'n bisschen komisch und ich gucke meinen Cousin an, ich sage und da standen da 'n paar Volkspolizisten und die haben nur gelacht, weißt du?
Mhm. Weil die schon wussten, dass du was anderes erwartet hast?
Und ge genau, weißt du, dass dass, äh, wie das unterschiedlich schmeckt. Ähm, aber da habe ich gesehen, dass dass die Äh, dass das Verhältnis zu Geld da ganz anders war als bei uns. Ähm
Ja, ja, ja. Wo wobei es es war interessant, dass alles, was lebensnotwendig war, das war wahnsinnig billig. Also, äh, die Wohnungen wurden gestützt und Lebensmittel wurden gestützt, aber alles, was 'n kleines bisschen über das Notwendige hinausging, das war sauteuer. Also, jetzt mal im Vergleich konntest du
Ja.
'n Brot, weiß ich heute noch genau, konntest du für 55 Pf. kaufen, äh, 'n Liter Milch war 70 Pf., aber eine Tafel Schokolade war 14 DM.
Oh.
Ja. Ja, ja. Und da hatte ich da dafür habe ich als Kind mein Geld gespart, dass ich mir mal 'ne Tafel Schokolade kaufen konnte.
Ja. Ja, also das, ähm das das kann man überhaupt nicht glauben. Aber
Ja, es, äh, steht in keiner Relation, ne? Aber ja, die Schokolade brauchte man nicht zum Überleben. Und ja, auf der Ebene war das eben sauteuer.
Ne, überhaupt nicht. Sag mal, wie sparst du denn große Mengen von Geld zum Beispiel?
<giggles> Du denkst, dass ich spare? <laughs> Ich ich wünschte.
Besser ist Hand ist Hand in den Mund oder was?
Ja. Also, im Augenblick ist es ganz schlimm, weil mein Mann nicht mehr so viel verdient, wie er früher verdient hat, aber nicht willens ist, seinen Lebensstil zu ändern. Und ich kann das ihm in seinen Schädel nicht reinhämmern, dass wir verschiedene Dinge nicht mehr kaufen sollten. Zum Beispiel, haben wir so 'ne teure Kaffeemaschine, ja, wo du diese kleinen Plastiktöpfe hast. Da kostet ja jedes ja, kommt auf die Sorte an, aber von 50 Cent bis 1 $.
<chuckles> Das weiß ich. Mhm. Ja.
Äh, das finde ich verschwendetes Geld. Aber er sieht das nicht so und er weigert sich, das einzusehen, dass wir das nicht machen sollten. Und, ja, im Augenblick geht's wirklich. Also jeder jeder Cent wird hier ausgegeben.
Ja, aber ne it's the American Way of life, weißt du? Es
Ja, das auch das auch. Das hört man ja, dass die Leute immer tiefer in Kreditkartenschulden versinken.
Äh, ja, genau. Und weißt du, äh. Also ich ich ich weiß, woher du kommst. I das war auch 'ne äh, große Umstellung für mich, so so daran zu denken und und nicht mehr so viel zu sparen und und so weiter und
Ja, ich glaube, die Deutschen sind da irgendwie vernünftiger haben 'ne andere Einstellung. Während hier ist die Einstellung: „Morgen ist 'n neuer Tag. Und irgendwie werden wir das schon hinkriegen."
Ja, aber was ist denn wirklich vernünftiger? Weil in Deutschland äh, in Deutschland
Ja, das das stimmt. Ja, da das stimmt. Weißt du was? Ja dann kannst du sparen und sparen dein ganzes Leben. Und und dann ja, rafft's dich hinweg und du hast nicht gelebt. Das, ähm, das das sage ich mir auch immer.
Genau. Äh äh, genau und und weißt du, hier gibt's so viele Möglichkeiten. Morgen morgen kannst du das große Glück haben, weißt du? Weißt du nie. Und, ähm ja es es gibt immer wieder, äh irgendwie, irgendwo, was man das was man machen kann. Weißt du, als ich im College war, da, äh da war ich bin ich hier angekommen und da auf einmal, äh wir fahren, ich das äh 2 Leute es war ein am V VW Golf, okay? Ich sitze im Hintersitz und, ähm, der Fahrer und 'n Freund von mir im im vorne. Auf einmal, wir stehen an 'ner Ampel, auf einmal: „Bäm." Ich
Ja, ja, das stimmt auch. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Von hinten rein.
von hinten rein. Ich bin mit dem mitm Kopf durch die durch die Scheibe.
Oh, Scheiße. Das muss ja wirklich t schnelles Tempo gewesen sein.
Ja, ja, also die Frau ist wir haben gestanden, die Frau ist vielleicht 50 gefahren und. Ja, aber hör mal zu, paar Tage später hatte ich 5.000 $ in der Hand. Okay?
Oh scheiße. Ja.
Schmerzen wie verrückt, aber na, ich war 20.
Ja, ich wollte gerade sagen ja, da hast du Schwein, dass du 20 warst. Und wenn wenn uns das heute passieren würde, da reichen 5.000 $ nicht mehr.
Ne, das das stimmt. Aber weißt du, 5000 $ damals in 89, das war ‘ne Menge, Menge Geld.
Ja klar, da warst du wie 'n König. Mit 20 hast du‘s bestimmt auch völlig unsinnig ausgegeben, oder?
Ja, ich habe mir ‘n Auto gekauft und dann, weißt du, ‘n paar andere Sachen und, ähm, das war okay. Aber, dann haben wir gedacht, weißt du, man denkt über, wie man Geld verdienen kann und einer meiner Kumpel, der hat gesagt: „Mann, das ist ja gut gegangen. Warum schmeißen wir uns nicht vor einen FedEx oder UPS Truck?“
Ja, okay, gut. Also weißt du, du hast Freunde.
A e ah aber stimmt doch. Weißt du, die haben die sind gut ver die sind gut versichert. Ähm, kann man doch mal versuchen, weißt du?
Gauner. Ja.
Wir haben da ernst darüber nachgedacht: „Ja, wie können wir das machen? Wie können wir uns rollen“, äh, und so weiter und so weiter. Aber
Meine Güte und habt ist euch nicht klar geworden, dass das auch ganz und gar schiefgehen kann? Das kannst du ja sowas nicht vorhersagen, ja, wie
Ach, hör mal zu, mit mit 20 bist du doch unsterblich, das
Ja, ja, das stimmt allerdings unsterblich und ja, weißt alles.
Ja, ge äh, genau. Ich habe alles gewusst, ich war schlauer als alle anderen, weißt du, ich ich hatte meine 5.000 $ und, äh, ja, die Schmerzen. Da hatte ich, s also, Schmerzen waren verrückt. Aber dann habe ich an das das Geld geguckt. Und dann waren die Schmerzen schon weniger, weißt du, und <chuckles> so so ist das eben als Kapitalist, weißt du und
Ja, ich auch. <giggles> <giggles> Ja. Ach, ne, du glaube nicht, dass ich in Ostdeutschland nicht auf Geld erpicht war. Ich habe da schon auch ich meine, da habe ich dir ja irgendwann mal erzählt, dass wir Eicheln gesammelt haben, ja, also, wir wollten auch immer Geld ist irgendwie, das ist so im im Menschen drin. Geld scheffeln irgendwie, ja.
Ja, ja, das das stimmt. Nur dass es dass es hier okay ist und da ist es ein bisschen verpönt, weißt du? Ja.
Nö, eigentlich nicht. Also, es geht ich meine, w wir haben ja nicht geklaut. Also, wir haben uns das ja ehrlich verdient das Geld und irgendwie ja, glaube nicht, dass Geld keine Bedeutung hatte. Es es hatte eher die Bedeutung, dass wenn du den kleinsten bisschen Luxus wolltest, dann brauchtest du halt extra Geld.
Okay, aber hier ist der Unterschied, okay? Wenn ich <clears throat> hier zu einem sage: „Oh ja, ich habe ‘n schönes Haus und ich habe mir gerade ‘n Auto gekauft“ und so, dann so: „Oh t that's that's great“, weißt du? In Deutschland, wenn du das sagst, das habe ich gemerkt, dann denken die, dass du angeben willst.
Ach so.
Ja, ja. Dass du denen zeigen willst, dass du so mehr Geld hast und solche Sachen. Ähm, da musste ich das hat mir einer gesagt und da m musste ich ‘n bisschen mit aufpassen. Weißt du, das ist, ähm
Hm, ja, absolut. Ja, ja, ja, ja. Hä. Das das stimmt. Also, als damals die Mauer fiel, da weiß ich noch, hat meine Tante mir gebeichtet, dass sie das Scheiße findet, dass, wenn du jemanden getroffen hast aus Westdeutschland, dass die 1. Frage war immer: „Was machst du beruflich?“, und: „Wie viel verdienst du?“ Ja, das war damals in Ostdeutschland nicht so wichtig.
Mhm. Ja, ja, das stimmt.
Weil, wie gesagt, der Unterschied materiell zwischen also zum Beispiel meinem Vater, der war, äh, Chefarchitekt in einer kleinen Firma und vielleicht meinem Nachbarn, der Rentner war, letztlich hatten wir alle dasselbe Lebensniveau. Mehr oder weniger, weißt du?
Kaum zu glauben. Und dann, äh
Ja. Ja, deswegen sind ja so viele abgehauen, die was auf der Kirsche hatten, weil die sich umgeguckt haben und sagen: „Hey, ich bin ‘n angesehener Chirurg und meine Kollegen in Westdeutschland, die leben in einer Villa und und fahren in der ganzen Weltgeschichte rum im Urlaub. Und ja, dann soll ich das doch mal dort versuchen.“ Deswegen, ja? Deswegen waren die ja auch so. Ja, die Mauer war ja nicht da, um um die Rentner einzusperren.
Ja, genau. Ja klar. Ne, ne, sicher nicht. Ne, das stimmt. Die konnten immer mal wieder rüberkommen. Ja, das das weiß ich.
Die die durften sogar. Ja, genau, die durften. Also, wusstest du sofort den wahren Grund der Mauer.
Ja. Ja, für die, die schlau genug waren, so wie du, das stimmt.
Ja.
Ja, gut, hör zu. Vielen Dank für deine Zeit, ja? Und, äh
Ja, war nett mit dir zu schwatzen.
noch ‘n guten Tag und hoffentlich bis bald. Tschüss.
Okay. Tschüss.